Paz.
Sério, porque eu acho que é a primeira vez
Aham.
na vida, assim, que, óbvio nada é perfeito, tem os momentos que eu, tipo assim, te fico muito brava, tem ninguém é perfeito. O ok, a gente sabe disso. Mas, hã, no geral, eh, eu acho que é primeira vez, e es esse é o meu primeiro relacionamento que eu tenho paz, sabe. Então essa pra mim é uma surpresa, porque eu sempre estava preocupada com alguma coisa, eu te sempre estava estressada, mas, assim, com coisas sérias, né. Tipo assim, hoje em dia eu fico estressada? Fico, mas é porque meu meu marido é super bagunceiro, sabe, coisas Exato. Não é coisa, tipo assim, ah, nossa, eh, eu tinha uma um ex
Uhum. Sim. Nossa, que interessante. Aham. Sei. Aham, são coisas totalmente diferentes, né. Aham.
muito tóxico, que eu devo até ter falado dele já sim, lá do Brasil, sabe. E, eh, eu fiquei com esse cara durante 7 anos. 7 anos e, assim, desde o início ele tinha uma coisa, assim, eh, de ficar escondendo. Tipo, ele eu sempre ficava me questionando, questão de rede social, que ele seguia, tipo, uns perfis muito duvidosos, assim, sabe de mulheres aleatórias que se expunham demais, e que não era não eram amigas dele, sabe, tipo assim.
Nossa, sério? Aham. Ah, é lá do Brasil. Tá. Nossa, 7 anos. Caraca. Hã. Aham. Ai, menina, sério? Ah, sei. Com certeza. Aham.
Me colocava em situações muito deco desconfortáveis, sabe. Eu não tinha paz, ai, eh, coisas muito idiotas, assim. Ele, eh, ele tinha pôsteres de revistas de mulheres, assim, no guarda-roupa dele, ele começou a namorar comigo, não tirava aham.
Aham. Caramba. Nossa, sério? <gasps> Caramba, que horror.
E aí eu pedi pra ele tirar e ele, tipo assim, super fez aquele eu não sei como é a palavra em inglês, né, que é o gás que é em português na verdade, o gaslighting. E
Hã. Não sei o que é gaslighting. Eu não sou muito do relacionamento, né.
É, é, tipo assim, uma pessoa é m é meio que não validam o seu não validando os seus sentimentos, e a pessoa te fa ela se faz de vítima: "Não, você é doida, tipo assim, ai, pra que que eu vou tirar isso? Já tá aqui tem já tá aqui tem anos".
Fazer a egípcia? Ah, tá. Tá. É, tipo: "Ai, você che você chegou depois", né.
Exato. "Que que tem? Você tá exagerando. Você é doida". É, é! Então, assim, e graças a Deus, assim, batendo na madeira, eu não tenho isso com o meu marido, sabe, ele é uma pessoa genuinamente boa, sabe. É.
Passado! Aham. Caramba. Aham. Nossa, que bom. Fico muito feliz, assim, fico muito feliz mesmo, porque eu acho que hoje em dia, assim, ah, o mal, assim, da da nossa geração é
Sério. Hum. Hum.

Já tinha desapegado, né.
Já tinha desapegado. A gente meio que já tinha terminado quando eu fui embora, mas a gente não usou as palavras exato, assim, sabe. Ainda ficou meio que um num certo limbo.
Uhum. Ah, sim. Aham. Sim. Nossa, que louco. né.
No 1º mês que eu cheguei. É, muito louco. 7 anos. Eh, mas tem uma coisa muito chata que acontece ainda.
Que 7 anos juntos, assim, vocês Nossa. Aham, o qu
E eu tenho 0 contato com ele, 0, diz nenhuma forma, não vejo, nem quero. Assim, desejo o melhor para ele, mas, assim, ele me causou muito mal. Eh, só que
Tá. Aham. E nem quer, né. Ah. Mas causou depois que vocês já se separaram ou ou dura? Tá, boa. Uhum.
Não, durante, durante o relacionamento todinho. Menino, você acredita que direto, é, assim, sei lá, de em um mês de 30 noites que eu durmo, eu acho que umas 10 eu sonho com esse cara.
Hum. Mentira.
Você acredita.
Meu Deus!
Eu sonho com ele sim, constantemente.
E você já Você já tentou ir atrás disso? Né, tentar na na sua religião e tal, essas coisas, assim?
Hã. Eu acho que na re quando eu chego lá eu esqueço. Mas eu já tratei disso na terapia, eh, nem lembro mais o que que ela falou, mas não resolveu não viu, continua. Eu vou mas foi bom você falar disso porque eu vou comentar, na próxima vez.
Hum. Tá. Tá. Sério? É, eu acho que é uma coisa importante, assim, porque às vezes é algum alguma coisa inconsciente ali, né, algum, sei lá, espiritual que pode ser resolvido, porque não te faz bem eu acho, né.
Sim. É. Ai, horrível. Não faz. E, assim, e é um sonho parecido que eu tenho com o Brasil muitas vezes. Agora até que passou, depois que eu fui lá de verdade, passou um pouco, mas eu tinha sonhos que eu que eu estava no Brasil por com por f eh, não pela vontade própria, e eu olhava assim para os lados e eu pro quando eu percebi que eu estava no Brasil me dava um ataque de pânico.
Hum. Tá. Uhum. Aham. Menina, eu já tive sonho assim também.
É.